Eh, então, na sua opinião, quais são as coisas que ajudam uma pessoa a não se deixar, eh, levar pelo dinheiro?
Eu acredito que os valores. É muito importante quando a gente fala sobre a corrupção e se corromper, quando a gente pensa: "Ah, qual é o valor dessa pessoa? De que forma que ela foi educada e criada?" Então eu acho que os valores, ah, são o ponto mais forte aí.
Hum. Ok. Educação, quem sabe?
É, eu acredito que a educação. Ah, porque, assi eu acho que quanto mais a gente, eh, tem formado essa, ah, essa ideia do quanto é errado fazer determinadas coisas, menos facilmente seremos influenciáveis. Então, eu acredito que a educação, de fato, é uma coisa que que pesa bastante com relação a isso.
Aham. É, concordo. É, tipo, os princípios, né, que nós somos ensinados, quem sabe desde criança ou
É. Exatamente. Eu acho também que isso tá muito relacionado à nossa relação familiar, né? Ah, porque não se deixar levar pelo dinheiro, por exemplo, eu não vou me deixar pel levar pelo dinheiro. Por quê? Porque eu tenho uma família que que acredita em mim, que confia na minha honestidade, ou porque eu fui educado, como a gente volta um pouquinho na educação, fui educada pra ser essa pessoa. Eu aprendi, eu tive esses princípios, como você mencionou. Então, eu acho muito importante que a questão fa eu acho que a questão familiar fala bastante alto, e é muito importante.
E e É, concordo. Aham. Sim. Sim. É, com certeza ajuda, né, a inspirar, de certa forma, boas coisas. <giggles>
É, exatamente, exatamente, e
É, eu concordo também, acho que é muito importante, eh, basicamente é a nossa essência, de certa forma, né, eh, o que a gente aprende quando nós somos crianças com a nossa família, nossos pais, eh, irmãos, que seja, eh, essas essa dinâmica social vem daí primeiro. E eu concordo que os valores que a gente desenvolve, né, na nessa altura são, eh, são o que vão bem eh, vão ser basicamente a como posso dizer? A base, né, pra como nós vamos nos comportar com as pessoas no futuro. Então, pra você ser uma pessoa honesta, eu acho que, eh, vai ajudar, com certeza, a relação que você teve em casa também, né, com a sua família, em princípio.
Hum. Sim, é, eu acho que bom, exatamente a base familiar, ah, essa relação, né, de de de confiança que a nossa família tem na gente, eu acho que é uma coisa que é levada pra a vida mesmo. Mas eu acho também, num contraponto, ah, principalmente essa nova, ah, geração, eles vivem algo que eu não vivi, porque eu não vivia a comparação de um jeito tão intenso como hoje acontece. Então, o que que eu quero dizer com isso? É, uma comparação, porque na minha época eu não me sentia tão, ah ah, como essa juventude de hoje, eu não me sentia tão forçada a mostrar que eu estou bem, como existe hoje com as redes sociais, essa influência da internet. Então acho que muita gente acaba se corrompendo e fazendo coisas que talvez, ah ah, não fariam em outro momento, em outra sabe, pensando justamente são levadas a isso, porque e essa coisa de se mostrar, de mostrar que você está bem, que você tem aquilo, que você está num patamar diferente das outras pessoas, hoje é moeda de troca. Então a gente vê tanto isso com, eh eh, assim, com tanta frequência com essa influência da internet e das redes sociais, que eu acho que a gente não eu, no meu caso, com a minha idade, eu não s eu não vivi isso na minha juventude. Então eu não me sentia forçada a ter aquele tênis, aquela roupa, ou frequentar aquele lugar, e tirar foto, e me expor e porque eu tinha que ter dinheiro, porque hoje você tem que ter dinheiro pra, né, pra você atender esse padrão é, exatamente, pra você seguir esse padrão, pra você ser igual a essas pessoas. Então, eu acho que essa coisa da comparação da internet e da rede social, ela colabora muito pra que muitos jovens, por exemplo um exemplo disso, ai eh, ah, tem jovens que assaltam, que roubam, que fazem coisas que não deveriam fazer, com um único intuito de comprar aquele tênis, aquela roupa, aquele aquele copo, aquele boné pra que, eh, expor na né, nas suas redes sociais e ter atenção.
Exato. Aham. Ok. Comparação? Não tinha assim hã. Ok. Ok, é assim. Elas são levadas. É. Aham. É, verdade. Aham. Ok, é. É. Pra conseguir qualquer dessas coisas. É. Com certeza. Aham. Ok. Pra conseguir exato. É, é, de fato, eh, eu concordo que mudou muito, com certeza tem uma influência enorme, né, a como fala? A internet e a mídia social também. Eh, com certeza faz com que as pessoas elas ajam de uma forma totalmente diferente hoje em dia do que antigamente, mas, eh, mas você por acaso, você conhece quem sabe, eh, algum caso, assim? Ou é mais em geral também que você tá falando, eh, em que você observou isso?
Uhum. Não, eu não conheço. Na verdade, eu não conheço, mas eu observo muito de perto, ah, uma adolescente de 14 anos que vive comigo e a minha filha, então, eu percebo nesse universo deles, ah, dos jovens, a o a o tamanho da cobrança que existe pra que eles sejam o quanto essa: "Ah, mas eu tô vendo aqui na rede social, fulano viajou para tal lugar, e tem essa roupa, e fez isso e t" então, acaba existindo muito essa comparação muito mais do que na minha época. Então é só voltando em um eh, eu acho que uma pessoa que não tenha valores muito fortes, ela pode se corromper pra fazer parte desse mundo, ah ah, entende? Pra poder mostrar algo que ela talvez nem seja, que muitas vezes ela não vai ser, mas isso, ela perde um pouco, exatamente, dessa identidade e eu acompanho muitos adolescentes, por isso é que eu digo.
Ok, é. É, ok. Ok. Entendi. É. É a identidade. É. Mas mas aí Mas essa pergunta então seria mais, assim, eh, o problema aqui seria a su eh, o dinheiro ou seria a míd eh, a internet, né, no caso? Porque, assim, o que que tá corrompendo as pessoas não é o dinheiro nesse caso, é o não é nesse caso, seria essa, eh eh como fala? Se expor na internet e usar esse serviço, as plataformas que faz com que a juventude, né, e as pessoas que estão se expondo ali, elas acabam, de certa forma, né, se a gente for usar essa palavra, se corrompendo por isso. Mas o dinheiro, no caso, vira só um meio pra elas conseguirem aquilo, né?
Hum. Uhum. Uhum. Isso, exatamente, é, um di dinheiro foi um meio. Não, você tem toda a razão. É isso mesmo. É exatamente isso.
Mas É, é, pelo menos, ao meu ver. Porque aí Mas Mas aí eu eu queria saber, justamente, assim, eh, só pensando em como que as pessoas, de fato, não deixam de também, né, serem corrompidas pelo dinheiro numa situação dessa, eh, de certa forma também, né, porque o dinheiro tá envolvido nesse processo. Você acha que tem um jeito da gente, quem sabe, eh, mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa na sociedade o eh, pra que a gente evita esse tipo de situação em que os jovens também, como você estava falando, mas em geral, as pessoas, eh, não se deixem levar pelo dinheiro ou não sejam corrompidas por essa necessidade, né, de não deixa de ser um, eh, material, né?
Uhum. Uhum. É, isso, você falou exatamente o ponto, a necessidade material, o padrão, né, eu acho que tem muito a ver com isso. Ah, bom, eu acho que uma solução pra isso ainda não foi encontrada, mas, da minha parte da minha parte, assim, eh eh, eu acho que, individualmente, cada pessoa pode fazer a sua parte. O que a gente falou no começo da conversa era justamente sobre isso, né, sobre quais valores, quais princípios a gente aprende, e eu acho que tem que ser tem que existir uma força muito grande, ah, pra, ah, deixar isso muito claro pra essa nova geração, as novas gerações, independente até nesse ponto das redes sociais e tudo mais, mas, eh eh, eu acho que isso é um fator a mais que não existia, por exemplo, há 20 anos atrás. Mas, eh, eu acho que, ah, é é dentro de casa, é na escola, eu acho que a educação é o que fala mais alto mesmo, é o que é construído, são os pilares que essas pessoas constroem, né, vão vão s vão sendo construídos ao longo dos anos pra evitar. Porque a gente sabe que em vários aspectos da sociedade, a corrupção, essas pessoas que se corrompem, elas são beneficiadas, mas elas também causam muito mal, porque sempre existe o contraponto e outras pessoas são prejudicadas por isso.
É. É. <laughs> Sim. Sim, sim. É, com certeza. É. Aham. É. Justamente exato, é uma é um, eh, ciclo vicioso, né, de certa forma.
Hum. É um ciclo vicioso.
É aquela coisa, é, e é aquela questão que não tem uma a verdade é que é é estava perguntando qual é a solução, mas como você disse, não existe uma solução exata pra isso, é aquela questão que é é você tem que realmente ensinar, né, esses princípios, valores para para as crianças, basicamente, eh, e é de certa forma, elas que vão influenciar no futuro a sociedade, né, pra que, eh, as coisas melhorem, né.
Uhum. Exato, pra que as coisas melhorem, pra que as coisas mudem. É isso, é é, eu acho que sim, é esse é o caminho. Ah, eu acho que tem que começar desde muito cedo mesmo, também acho que tem uma influência muito forte de onde você vive, onde você cresce e quais são como a sua sociedade, a sua comunidade lida com quem se corrompe, por exemplo, isso é aceitável? Até que ponto, isso não é aceitável de jeito nenhum. Então, em todo esse balanço, né?
Exatamente. Mas Exatamente. Com certeza, é. Exatamente. É, você falou tudo, porque tem exatamente, tem lugares no mundo que não é tão mal visto quanto outros lugares, aliás, então esse é isso é verdade. Depende também disso.
Uhum. É, ah De como tá essa atmosfera de onde você vive, né, porque às vezes na sua casa, a os seus pais com o maior esforço, eles te mostram que se corromper por dinhe pelo dinheiro é uma coisa ruim e errada, mas muitas vezes você frequenta tantos outros lugares onde isso é visto com normalidade, que eu acho que fica um pouco aquela coisa: "Será mesmo que é tão errado? Será mesmo que a gente não pode aceitar de um jeitinho talvez diferente?". Então tem, eu acho que a o a atmosfera, a sociedade onde você vive e frequenta também, ah, tem muita influência sobre essa relação com se corromper por dinheiro.
Exato. Hã. É. Exatamente. Tem, com certeza. E e as pessoas ao seu redor em geral também é como você falou, eh, mais pessoas mais próximas e tal que vão servir como, né, guias pra como que você tem que agir, é o referência, exato. Eh, então é com certeza é uma coisa assim que pra mudar, eh, tem que ser a primeira base individual, como muitas coisas, <chuckles> e aí daí vai.
É. Referência. Uhum. Exato.
É. Mas eu eu concordo também voltando, eu acho que é é importante re realçar de fato que você falou antes que a questão de como a dinâmica é hoje em dia, se a gente tá falando, né, justamente do presente, eh, que é eh, essa parte da internet e como a gente tá toda hora conectado e sempre tem essa expectativa de como que a gente tem que ser? O que que a gente tem que ter? Eu eu acho que isso s eu falei antes aquilo que eu disse, tudo bem, mas eu eu concordo também com o que você tinha dito que, de fato, aquilo é, eh. Como fala? Tá corrompendo. As pessoas estão sendo corrompidas, eh, até pelo dinheiro mesmo, né, eh, nessa nessa situação, nesse contexto, porque, de novo, é vinculado ao materialismo que elas precisam, né, eh, comprar aquelas coisas e criar aquela identidade que seja, que não deixa no fim das contas de ser, né, indiretamente uma corrupção por causa do dinheiro e aí, eh, isso cria essa dinâmica, né, que a gente tá vendo como você tá descrevendo, eh, e o único jeito o único jeito de mudar uma coisa dessa, sinceramente, do jeito que a internet está indo, né. Seria justamente você ter uma, eh, como posso dizer? Você tentar limitar, né. Eh, ter uma posição em que você tenta limitar, eh, o consumo.
Exato, e eu concordo. Uhum. Uhum. Exato. Uhum. Exatamente. Hum. Um pouco esse exato, exatamente. Eu acho que principalmente para os pais hoje, ah, é limitar esse consumo sim, porque ah, pode até não parecer que a relação seja tão grande, mas eu imagino que seja. Porque, eh, mais uma vez, ah, quantas horas esses jovens hoje passam nas telas, muitas e eu diria que grande parte desse tempo é observando o que o outro tem, é vendo o que o outro tem, a viagem que o outro faz, é a roupa que o outro tem. Então é pra se encai pra se encaixar nesse padrão, eu acho que muito esforço acaba sendo válido, coisas que talvez esses jovens não fariam se não tivessem essa influência. né. De de de influencers mesmo, essa influência de querer ter, de querer possuir, de jogar, por exemplo, de participar de jogos de azar, tentando conquistar mais dinheiro ou tentando fazer aquela viagem dos sonhos. Então, sim, eu eu consigo eu associo justamente pensando nisso. Claro que há muitas outras maneiras de se corromper por dinheiro em vários outros a âmbitos, seja no trabalho, seja, né, e no em qualquer relação.
É. Aham. Exato. É. Exatamente. Aham. Exatamente. É, com certeza também tem, aí uma parte que É, que já existia, né. De certa forma, sempre existiu. <chuckles>
É. Sim, exa essas já existiam, exatamente, sempre existiram. <chuckles>
Exato, é que realmente é interessante ver como o mundo mudou tanto que tem essa forma, de fato, como você apontou, nova, que é um problema gigantesco, então é importante também, eh, como eu falo? Tentar lidar com isso de alguma forma, eh, eu po eu não conheço pessoalmente também nenhum caso específico, mas, eh, eu sei também que você quer dizer com isso quando você estava falando desse caso específico que você mencionou o seu, eh, mas alguém, tipo, que é muito conectado, né. Eh, tá toda hora na internet, tá toda hora ali no Instagram, que seja, eh, e aquela coisa, justamente, você está sendo bombardeado toda hora por por aquelas informa não só informações
Uhum. Exato. É. É. Pelo consumismo materiali metera eh, materialismo, consumismo, né, uma coisa tão constante hoje, tão direta.
Exato. Exatamente, e é muito horrível, porque aí, é, a realidade dessas pessoas. Agora é basicamente aquilo. Então elas ficam elas come eu sinto que isso faz com que você perca um pouco de empatia e isso leva você a ser mais facilmente corrompido, né.
Uhum. Uhum. Mais facilmente corrompido, exatamente, exatamente, mas foi muito bom ouvir a sua opinião e entender que outras pessoas também conseguem enxergar esse lado da história, sabe, esse lado da corrupção, de se corromper.
Pelo menos Exatamente, é. Igualmente. Foi muito bom estar a sua opinião. Muito obrigada e, eh, tchau.
Obrigada. Tchau, tchau.